<laughs> Wala na sa pagkakatanda ko po is ako, personally, wala po, pero ano po sa business po, meron. <laughs>
Ah, diretsuhan, eh, 'no? Oo. Ah, pero, ah, ikaw ba, anong nararamdaman mo kapag may utang kang kailangang bayaran?
Ah, ako po kasi ano, bilang takot po ako sa utang.
Hmm. Mm, mabuti yan, mm.
Mm, takot ako sa utang, eh, pero 'yong mga ano, 'yong mga load po, 'yan, diyan ako ano, diyan ako may ano, may madalas na utang oo. Yun lalo 'pag may lakad ka, biglaan, magcha-chat na lang gano'n, diyan ako may utang pero 'yong pag malakihan oo, hindi, takot ako sa gano'n, eh, <chuckles> ikaw po ba?
Ah. May utang. Oo. Tama. Oo, tama nam pero hindi naman yang gano'ng kalaki. <chuckles> Oo, hindi naman gano'n. Oo, pero ako, um, aminado naman ako na may utang ako, may utang ako sa credit card ko. Um, kapag, ah, may utang akong kailangan narara na kailangan bayaran, ah, at least hindi ako yung nalulungkot. Hanggang nagiging responsable ako dahil may iyong responsibilidad ko na, kailangan ko itong bayaran, yung utang na 'yon, na kunyari na ni-loan ko, eh, kailangan ipampaayos sa, ah, dito sa bahay, kaya ko siya inutang, gano'n. Hindi naman ako yung uutang na pangluho, gano'n.
Mm. Mm. Mm. <laughs> Opo. Mm. Opo. Yung para po bang ano, yung parang uutang para ipanghanda sa birthday, mga ganun. <laughs> May mga tao po kasing gano'n ano, ipanghahanda na lang ipangungutang pa. Ano 'to, para lang may masabi yung mga ano tao na nakapaghanda, parang gano'n?
Ay, hindi nama <laughs> Totoo. Ako, sinasabi ko lang sa mga totoo, ako sinasabi ko na ano na ano, "Di bale na wala akong handa, di bale ka na ng walang handa, basta walang ano, hindi hindi yung ipang-uutang mo pa. Ano yun, hindi dapat pinag-ipunan mo na 'yon, noon pa." di ba?
Mm. Mm. Oo. Opo, opo, pero sa ano naman po, sa amin naman po is may business kasi kami. So yan yung sa mga supplier, hindi naman maiiwasan na may balanse pa, gano'n. Oo, pero ano naman po habang
pero ako kas hmm Hmm. Oo. So, iya tama naman. Yan ang tinatawag nilang ano, eh, parang good utang.
<laughs> Yan po, opo. Oo.
Oo, kasi, ah, kahit papaano, eh, pinapa-ikot di ba? Hindi naman talaga yang utang na katulad na sa isang tao, uutang tas baka biglang maglaho, yung mga gano'ng bagay, di ba?
Opo, opo. Mm. Opo, opo. Like ano po, mai-share ko na lang din po, kasi 'di ba uso dito sa bansa natin yung ano, yung mga banyaga na ano, na nagpapautang?
Hmm.